Ja, ich glaube, das das wirst du auf jeden Fall finden im Erzgebirge. Da gibt's ja Kneipen noch und nöcher und ich glaube, die sind auch noch relativ günstig im Vergleich jetzt zum, äh, Rheinland. Ähm, weil eins kannst du denen Ossis nicht nehmen und das ist ihr Bier.
Okay.
Das lassen sie nicht mit sich machen. <chuckles>
Ja, das ist auch richtig so, oder? D d deswegen deswegen sind mir die Ossis auch sehr sympathisch und, äh
Ja. Mhm.
Ja, ich habe auch 'n, äh, Schwager, der der ist halt D Dynamo Dresden, kommt halt auch aus Dresden und 'ne Schwägerin, die aus Halle kommt und ja, deswegen
Ah, hm. Ja gut, aber Dynamo Dresden sind ja wieder alles Nazis. Da kann er da weiß ich nicht.
Ähm Ja, alle würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, sind schon, äh
Ja, beim HSV sind's auch nicht alle, trotzdem ist äh, ist es durchaus auch 'ne politische Rivalität zwischen HSV und Pauli. Weil Pauli ist ja klar links, aber aber und der HSV es war halt tatsächlich früher eben
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Na ja, das das ich glaube, Aachen hat auch das Problem. In Aachen gibt's da die großen Probleme damit auch und
Ja, ja, Rostock auch. Ähm, es war ja tatsächlich früher so, dass halt viele, äh, Pauli-Fans, äh, äh, waren vorher HSV-Fans, nur dass halt in den 80ern immer mehr Nazis halt, äh, HS zum HSV sind sozusagen, sodass sie dann gesagt haben: „Ne, da da können wir nix mehr mit da wollen wir nix mehr mit zu tun haben.“ Und dann erst ist der ist die Fanszene um Pauli auch groß geworden. Das war auch tatsächlich aus der Szene kam überhaupt erst das mit dem Totenkopf und alles. Aha.
Ja. Ah, okay. Okay. Ah, okay, interessant, das w das wusste ich nicht. Okay.
Mhm. Punks waren früher HSV Fans. <chuckles> Ja, aber war äh, war 'n interessantes Gespräch. Ich, äh, bedanke mich bei dir und wünsche weiterhin dann einen, äh, schönen Tag und, äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
<laughs> Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, ebenso. Alles klar. Tschau.

Mhm. Ja, Stadion, da sagst du auch was. Das ist zum Beispiel der, der, äh, extern quasi in die Gruppe kam. Das ist halt der, mit dem mein bester Freund immer ins Stadion geht, weil, äh, mit mir kann er das nicht, und <snorts> weil wir sind Fan von verschiedenen Vereinen.
Mhm. Ja. Ah, okay, Ri Rivalität höre ich da raus. <chuckles>
Ähm, na ja, er ist halt HSV-Fan und zwar auch eingefleischter, ist auch Mitglied beim HSV, Kinder sind von Geburt an Mitglied beim HSV.
Und du bist Sankt-Pauli-Fan.
Ich bin definitiv Sankt-Pauli-Fan, ich bin auch Mitglied bei Sankt Pauli. Äh, seine Mutter ist auch Sankt-Pauli-Fan, deswegen habe ich auch über sie manchmal schon auch Tickets bekommen, aber ich gehe halt auch generell nicht so gerne ins Stadion, weil immer noch ADHS, Autist. <snorts> Ich mag Menschenmassen nicht so, also, äh, wir waren schon mal bei so Benefizspielen, auch im Millerntor-Stadion, äh, wir waren auch schon mal zusammen im in der im Volksparkstadion, aber eben nicht zu 'nem HSV-Spiel, sondern es war zu 'nem Footballspiel. Ähm, wir waren jetzt auch letztens erst, äh, bei den, äh, Hamburg Towers beim Basketball, also, wir gehen schon zusammen irgendwie mal ins Stadion und gucken uns Spiele an, nur halt nicht, äh, Fußball <snorts> u was, äh, und was bist du Fan?
<chuckles> Ja, okay. Ja. Ja, okay. Ja. Mhm. Ah, mhm. Okay, na ja. Ja, äh, auch von meiner Heimatstadt, äh, Duisburg. Also, i ich kenne m eigentlich mehr Leid als als als Erfolg. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja, sage sage das 'nem Pauli-Fan, ne, also, auch wenn's jetzt momentan eher nach Erfolg aussah die letzten Jahre, ist es ja trotzdem ne, äh, in der Regel nicht von Dauer und
Na ja, also. Ja, okay, in der Vergangenheit stimmt äh, in der Vergangenheit war das mal sah es auch nicht ganz so rosig aus bei euch, das ist das ist richtig.
Ja. Genau. Aber Duisburg ist jetzt 3. Liga, ne?
Genau, wir sind jetzt wieder aufgestiegen und, äh
Mhm.
Ja, mal schauen, was was die neue Saison bringt. Ich hoffe, wir haben 'n Vorteil, dass dass die meisten Leute eigentlich geblieben sind, dass wir irgendwie eingespielt sind und, ja, ich hoffe, dass
Mhm. Mhm, ja, das ist beim Aufstieg, beim Aufstieg ist das aber eher so als beim Abstieg beim Abstieg hauen die ja immer alle ab. Beim Aufstieg werden dann nur die 2, 3 besten Talente weggeschnappt.